Bah, aujourd'hui, oui, j'ai j'ai j'ai j'ai cette voix-là qui me dit, heu: «Attention, heu, recommence pas recommence pas la même chose, heu, pas maintenant, pas tout de suite», heu, et et et et et puis de l'autre côté, l'autre petite voix qui dit: «Allez vas-y, c'est c'est tellement bien d'êt d'être aimé, de se sentir désiré et d'être entouré, vas-y fonce».
Comprends, je comprends tout à fait et c'est naturel de d'aller vers ce qui est le plus confortable, heu, c'est tout à fait, heu, humain. Hem, c'est quoi qui te fait dire que, mmh c'est quoi tes freins aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es peut-être pas prêt et que tu aurais besoin de temps pour toi? Parce que c'est ce que j'ai l'impression de comprendre dans ce que tu me dis, que tu aurais besoin de temps pour toi.